آه، بالضبط برافو عليكِ، اللي هو في 3 علب كده سَلطة، أنا طبعًا جوزي مرّة بقى عمل فيّا حركة بقى، كان حابب إن هو ياكُل حاجة بالليل، فكان قدّامه علبة وقدّامه علبة تونة، فراح فتح علبة التونة وحطّها على السَلطة وراح أكلها، طَب يا حبيبي شكرًا. <chuckles>
آه، أوكي. أب آه. شكرًا، بوظت لي الخطّة. <laughs>
حضرتِك لأ، بوّظتِ لي الخطّة إيه، اتمنعت من السَلطة تاني يوم، خلاص ما فيش سَلطة لتاني يوم شكرًا، مش هاعمل. <laughs>
ما فيش سَلطة تاني يوم، يا عيني. <chuckles>
أنتِ فاكرة إيه؟ أنا مش طيّبة خالص، خالص. "أنت مش أكلتها بالهنا والشفا، بس ما فيش تاني بُكرة، مش هاقف أعمل." <chuckles>
خدت <laughs> خدت نصيبك لبكُرة أنا ما ليش دعوة اتصرّف.
خلاص أيوه، "خلاص أنت هي كانت موجودة أنت أكلتها، أكلتها مش في وقتها بقى دي مش بتاعتي، أنا ما ليش دعوة بجد يعني."
آه. آه. طيب حلو، المهم إن هو كَلها بالهنا والشفا وعايزة أقول لِك إن أنتِ فكرة أنتِ برضه و وصلتِ ل لتنظيم الأكل أو إن أنتِ تجهّزيه من بدري عشان تعرفي توازني ما بين بيتِك والشُغل وطاقتِك أنتِ كمان، فدي حاجة يعني مُمتازة المهم إن أنتِ توصّلتِ ل لنظام آآ يعني يرضيكِ في الآخِر، يعني مناسب ليكِ. أنا على فكرة استمتعت أوي بالكلام معاكِ بجد والموضوع شيّق جدًا يعني وأكيد لينا كلام مرّة تانية مع بعض، أنا متشكّرة ج
أيوه، آه، بالضبط. أيوه. أيوه، فعلًا. وأنا كمان. وأنا كمان أنا اتبسطت جدًا، شكرًا لي